Tama, sang-ayon no, alam mo parang ano no habang tumatanda tayo parang mas na-a-appreciate natin 'yung mga lutong gulay no, kumbaga parang ang sarap siguro mag-ulam ng sardinas na may petchay na ginisa di ba, na parang
Oo sobrang sarap niya, mm. Totoo. <laughs> Totoo, totoo. Oo. Oo yan, oo ,yung may nga may bok choy yan, mas gustong-gusto ko kasing ginagamit yung bok choy sa mga ganung ano, sardinas ganun. Parang ano nga eh napansin ko rin yan parang habang natanda tayo, 'yung mga pagkain na gustong-gusto natin noon, parang umay na umay na tayo ngayon. 'Di ba? <snorts>
Mm. Oo. Tama. Mm. <chuckles> Tama. Tama no, na at saka parang ang nangyayari eh pasimple nang pasimple 'yung gusto natin, tignan mo 'yun na parang mas gus mas na-realize ko na ang sarap ng sardinas na may, ah, minsan kangkong, di ba na ganun. <laughs>
Oo. Oo, totoo, mm, miswa 'yan ang sarap niyan sa sardinas, miswa at saka bok choy 'yan, ang sarap no'n, mm.
Mm. Oo, di ba at parang 'yun na yata 'yung mga senyales na talagang medyo nagkakaedad na tayo no, at para sa akin 'no, um, napaka mabuti na bin din 'yun sa ating kalusugan no?
Totoo. Mm, totoo, totoo, at saka ano recent oo recently mm, recently napansin ko rin nahihilig ako sa ube cake. 'Di ba di ba noon parang chocolate, chocolate, chocolate, parang ganun eh di ngayon parang sabi ko parang mas okey pala 'yung ube kasi hindi ganun katamisan, parang tumatanda na talaga totoo 'di ba?
Hindi katulad nung kinuwento mo mm nung kinuwento mo kanina. Mm. Ah, ube cake. <giggles> Hmm, mm. Tama. Ah <chuckles> Tama sang-ayon ako no, mm, parang katulad sakin dati talagang samgy mga matatabang pagkain, ngayon okey na ako sa mga hotpot na may mga gulay 'yung mga ganun, na parang mas healthy no?
Mm, yan, oo. Oo, yan, oo.